Uhum, você já se pegou às vezes comparando com uma influencer ou olhando até mesmo ela fazendo um propaganda de uma maquiagem, falou: "Nossa, tem que ter essa maquiagem, eu quero pra eu, sei lá, cuidar mais de mim mesma.", você já teve esse impulso?
Olha, m me comparar, eh, em questão, assim, ai nossa essa pessoa tem a vida muito boa, eu queria ter a vida dela, hã, eu nunca cheguei a ser nesse ni e nesse nível não, sabe, mas eu já eu já fui muito influenciada por pra comprar coisas, sabe, tipo, ah, esse negócio aqui ajuda a emagrecer, hã, ai essa maquiagem aqui é muito boa, tapa bastante as olheiras, ou esse produto de skin care deixa a sua pele incrível, e aí eu acabo sendo muito influenciada pelas co por coisas assim, né, hoje em dia eu eu melhorei com, eu me melhorei em relação a isso, né, porque, hã, eu já comprei muitas coisas que não deram nenhum resultado, eu falei: "Ah chega". <laughs>
Uhum. <laughs> Hã. Uhum. Aham. <laughs> <laughs> E aprendeu. Ai, ai.
Não vou ficar mais comprando, as coisas que eu vejo assim não.
Aham, e ter ter certeza antes, né, que funciona, ter confiança no produto antes mesmo, né, é verdade.
Sim, sim, sim, pesquisar e conhecer mais, né, sobre o que eu quero comprar porque se se a gente só se basear no que os influencers estão falando, hã, as muitas vezes as coisas nem funcionam, sabe, tinha um produto que eles que muitas influencers estavam estavam divulgando que era um produto, hã, era um spray de cabelo, hã, pra crescer cabelo, pra ajudar com a queda, e aí muita gente falava desse spray, sabe, e aí eu comprei e não deu resultado nenhum pra mim, e eu super tenho queda de cabelo e não resolveu em nada, então assim, eu perdi meio que a confiança nessas coisas, sabe.
Hã. Hã. Hum. Nossa. Uhum. Hum.

Sim, muito ruim, né, porque você perde confiança no influenciador e na marca e às vezes o influenciador está pensando muito no dinheiro e pouco no seu público, né, por conta disso.
Aham. Ah sim, com certeza, teve até um teve até uma coisa que eu vi há pouco tempo de umas influenciadoras, que elas estavam divulgando um intercâmbio pra ir pra pra Rússia, e e eu tinha achado isso bem esquisito, sabe. E aí depois eu fui ver a outras pessoas comentando sobre isso, né, hã, e era, assim, uma coisa bem esquisita, sabe bem perigosa.
Hum. Uhum. Hã. Nossa, era uma coisa mais voltada para o crime mesmo, né.
Sim, sim, era coisa cri coisa criminosa mesmo. E aí eu fiquei chocada que tipo assim, como assim essas influencers não têm noção, de que elas podem fazer mal, né, pra, ah, a divulgação delas pode fazer mal pra outras pessoas e era e era pra meninas de 18 a 22 anos então assim
Nossa. Noss.
muita falta de empatia.
E numa dessa, eh, essas propagandas, podem ter pego várias meninas, mulheres que estavam desavisadas, né
Com certeza, uhum. A gente não sabe né, quem é que foi, quem é que não foi. Então, assim, provavelmente muitas pessoas devem ter caído nessa, até as pessoas que são, ah, fãs né, desses influenciadores.
que clicam. Sim, e às vezes acredita fielmente, né, no influenciador até mais que um familiar e vai de cabeça e acontece isso. Realmente existe uma tem que existir uma preocupação desses influencers com o próprio público e focar um pouco menos até no dinheiro, né. Realmente.
Aham. Muito perigoso. Com certeza, com certeza eles preci eles são influenciadores, então eles precisam influenciar para o bem e não para o mal.